あ、もうもう、スマホしかないですね。調べるものをする時も、全然もう。<chuckles> 他の情報うんうん、スマホ以外の情報はもうほんとに入れてないですね、もう。
<laughs> ああ、や、本とかも、なんかガイドブックとかも見なくなりましたか？
うーん。 あ、もう全く見ないですね、もうほんとに。 あ、でも、たまに本屋さんで、あのね、るるぶとかあるじゃないですか。うーん、ああいう時は、その、旅行とか行くのには、ちょっとるるぶとか、ああいうのは見たりとかしますけども。もう買わないですね、もうそういうのって。ほ本を。
ええ。 うんうん。 はい。 うんうんうん。 おおお。そうなんですね。
うーん。はい。
ていうか、そういう、その、地図とか、その、行き先、誰かとどっかに行くみたいな時に、なんか、その、情報を共有するのってどういうふうにされてますか？もう、う調べた人がそのままリードするっていう感じですか？
うん。 はい。 ああ、でもお互いに、なんか、情報をを、出し合って、ま、どれがいいかっていうのはしますね。うーん。
うんうん。 ああ、じゃあ、もうお互いがスマホを手に持って同じ情報を調べながら、あ、こういうの出てきたよみたいな感しですね。
そうですそうです。 うんうん。そうですね、そんな感じでやってますね、いつも。
ふんふんふん。
うん。
ふーん、そうなんですね。やあ、なんか、すごくうの使いこなしてらっしゃるんだなっていうのがすごく分かりました。<giggles>
はい。 ぎり。うん、そうですか。<laughs> はい。<chuckles> うーん、まま、スマホはとても便利ですね、もう、話せないですね、もう、ほんとにもう。うん、はい。
そうですね。 や、ほんうーん、そうですね。いや、ほんと無く無くさないように、電池が切れないように
そうですね。それが一番ですね。はい。うん。
うんうん、そうですね。や、今日は色々と教えて頂いて、なんかすごく面白かったです。どうもありがとうございました。
あ いえ、こちらこそ、ありがとうございました。